Evet, doğru, haklısın. Haa, şimdi bir soru daha aklıma geldi. Eee, peki mesela çalışmaya başladın ve gerçekten odaklandın. Senin en uzun süre odaklanıp çalıştığın böyle bir süren var mı?
Bence bu kişiden kişiye değişen bir şey. Tabii. Tamam. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? 1 saati filan geçemiyorum. Geçemiyorum. Şöyle ki; mutlaka bir ara vermem gerekiyor. Eee, d daha fazla da çalışıyorum. Hani, 2 saatte çalışıyorum ama 1 saat sonra bir ara verme isteği başlıyor bende. Fiziksel olarak da bir ihtiyaç oluyor. Bir de yani odaklanmam aslında o kadar zor değil benim ama odağı sürdürmem çok zor. Yani odaklanıyorum bir şekilde ama odağın sürdürülebilirliği noktasında böyle, eee, gerçekten bir çaba harcamam lazım diyebilirim.
Hı. Anladım. Sence s bu odak, eee, sürdürebilmek için he herhangi böyle bir şey yapmayı hiç denedin mi veya sence nasıl bir şeyler yapılabilir?